Hum, hum.
Então eu deixei mais para o para os filmes e séries mesmo.
Hum, certo. E como é que era essa tua relação com teus alunos, por exemplo? Você chegou a trabalhar com criança, pelo que eu entendi.
Hum, é. Hum. Uhum. Uhum. Olha, eu lembro que teve uma vez que eu estava lendo aquele livro Mulheres que correm com os lobos. Ele é um livro uma bíblia. <chuckles>
Uhum. Ficou bem famoso, né. <laughs>
<laughs> Parece uma bíblia de tão grande. Ele tem uma capa dura, assim, ele é enorme. E eu lembro, eu estava eu levava o meu livro na escola porque eu gostava de ler enquanto era o intervalo das crianças.
Aham. Ah, sim.
Então eu levava e, as meninas principalmente, os meninos não eram muito interessados, mas as meninas elas se juntavam, assim, ao meu redor na minha mesa, e elas falavam: "Nossa, tia", né, porque me chamavam de tia eu odiava, o "Não me chama de tia eu sou teacher". "Nossa, teacher, livro enorme. Olha que lindo essa arte da capa. Sobre o que que é esse livro?". Aí eu falava: "Ai, vocês querem que eu conte para vocês?". E aí, juro, parecia cena de filme, assim, elas se juntavam elas sentavam, assim, em uma roda, assim, ao meu redor para escutar eu falando do livro. É. Sim. E teve uma vez que eu contei o conto da da La Loba, que é um dos primeiros contos que tem nesse livro da o La Loba. Eu resumi bem, assim, para elas, e aí no final daquele dia, uma das minhas alunas entregou um desenho feito à mão
Aham. <chuckles> Sim. Hã. <laughs> Sim. <laughs> Hum. Ah, que legal! Que bacana isso. Uhum. Hum. Ah, que interessante.
da interpretação dela da La Loba.
Ah. <laughs>
Aí eu falei assim as falei: "Menina, é sério que você desenhou isso daqui?" Aí ela: "Aham. Eu ima eu ouvi você falando e eu fiquei imaginando e eu desenhei para você. Você gostou, teacher?" Ela foi: "Nossa, eu amei!". <chuckles>
Muito bacana. Sim. Aham. <laughs> <laughs> Muito bacana, né, ver como que impactou ela também.
Muito fofinho. Sim. Então, para você entender como as crianças elas absorvem o que o que elas veem e o que elas ouvem.
Aham. Sim, sim, com certeza. E esse foi um livro que te marcou?
Elas são esponjas. Eu não terminei de ler esse livro, infelizmente. Estava muito difícil para mim. É um livro que eu acho que eu ainda não cheguei na maturidade requerida para terminar esse livro. É.
<laughs> Acabou deixando de lado. Entendi. E e qual um livro então que acabou marcando você, assim, eh, tanto faz de época ou de gênero, mas que acabou marcando a tua vida por algum motivo?
Ai, um livro que fez a minha vida mudar foi O Segredo.
Hum.
Com certeza.